Olha, eu queria desabafar um pouco e pedir alguns conselhos pra saber o que que eu posso fazer, porque eu sempre tive problemas, assim, com idiomas, no geral, né, mas, acabou que eu vim morar fora do país, moro na França, e com o francês, apesar de eu ter tido uma dificuldade inicial, eu não tive muita escolha, em aprender na marra, porque eu fiz faculdade em francês, comecei a estagiar em francês, trabalho em francês, tudo em francês. Então, <smacks lips> minha vida é meio que
Ah, ok, claro. Uhum. Hum, tá. Nossa. Uau! E você a você a, eh, você aprendeu francês no Brasil?
Eu achava que tinha aprendido. <chuckles> Eu fiz ali um eh, até chegar aqui, aí quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não sabia muita coisa, mas aí eu fiz cursos de francês aqui, também. Eh, mantive, assim, um pouco o professor particular pra evoluindo mais rápido. Fiz boas amizades, porque isso me ajuda muito, porque eu tenho muita facilidade de fazer amizade, assim, sabe. Então, o francês meio que foi naturalmente, vamos dizer assim. Só que, já o inglês, não é, e é um calo no meu pé assim, desde pequeno, porque eu ficava em recuperação em inglês quando eu estava pequeno, eu não gostava do curso de inglês, porque eu era muito novo e o grupo e as e a turma, que eu fiz na época, tinha muita gente velha, então eles ficavam me zoando. E aí eu aí meio que tornou ali meio que uma <clicks tongue> né, frus uma Isso ,exatamente. E, aí, recentemente, eu precisei fazer uma apresentação em inglês no trabalho. Nossa, eu fiquei muito ansioso, gaguejei muito, eu e eu j já já tipo, assim, eu tinha treinado muito em casa, mas nem treinando, na hora eu fiquei muito ansioso, não apresentei muito bem
Ah, <laughs> até chegar aí, né. <laughs> Uhum. Ah, que bom. Uhum. Uhum. Aham. Ah, tá, tá. Uma trava uma Aham. Hum. Sim. É, e aí, quando mais ansioso, mais se esquece, né, como <chuckles> fica a a a, hã, aí fica é mais difícil ainda, né, quan a ansiedade ainda prejudica, mesmo que você já saiba, né, eh, aí é muito mais fácil de esquecer na hora, né.
Exatamente. E, aí, eu fiquei meio que assim, estou com zero confiança, assim, de falar de novo, eh, fico, assim, um pouco frustrado, também, porque eu já fi eu já cheguei até a fazer, assim, 3 anos de curso. Eh, pra me formar aqui na França, eu precisei passar numa prova nível B2, eh, da Cambridge, né. Então eu já tipo assim, meio que já fui testado em alguns momentos, mas meio que se perdeu, né, e aí hoje em
Entendi, uhum. Entendi. Uhum. Hum, tá. Entendi, é porque você não usa o inglês, né, no dia a dia você usa mesmo o francês, né.
Não, não uso em nada, praticamente. Uma vez ou outra, tem que ler um relatório, assim, mas
É. Eu acho que esse sentimento, talvez venha de um de uma questão que, por exemplo, o mundo inteiro, né, a língua mais falada, né, no mundo todo, assim, né, de várias regiões do mundo falam inglês, né, meio que é a língua universal, né. E você t fala uma língua que nem todo mundo fala, né, que é o francês. Eh, e e eu acho que aí, eh, talvez por isso venha uma pressão, né, porque subentende-se que a 1ª língua que você vai aprender é o franc é o o inglês, né, pra depois uma outra, né, uma 3ª língua, seria o francês, né. Primeiro, né, a sua língua nativa.
Aham. Sim. Que é o que eu estava fazendo, né, eu estava aprendendo inglês primeiro, mas aí veio a oportunidade de fazer uma bolsa de es ganhar uma bolsa de estudos, pra ir pra fora do país, pra morar na França. Então eu parei tudo o que eu estava fazendo, e fui estudar francês.
Sim. Sim. E você então, pra você, o francês é muito mais fácil do que o inglês. É isso?
Com certeza. Com certeza.
É mesmo? E tem por que, você acha que tem uma similaridade com o português?
Não, eu acho que pouco pelas questões que eu falei, assim, que eu tive que, meio que obrigação, que aprender, então foi meio que ou era isso, ou eu perdia a bolsa de estudos; ou era isso, ou não f passava nas provas; ou era isso, ou não entendia nada na aula. Então, assim, foi meio que na força, assim, sabe, natoralmente, assim, que eles falam.
E o inglês é diferente? Uhum. Uhum. Tá. <chuckles> E você teve fe você usou alguma estratégia pra aprender o francês? Porque que eu tô perguntando isso, né? Porque se se alguma estratégia foi muito eficiente pra você, eh, você lembra mais ou menos quanto tempo você demorou, assim? Eu entendo que foi sob pressão ali, ou aprende ou aprende, né, mas você você fez alguma? Porque, eh eh eh, algumas pessoas dizem que aprender uma outra língua depois que você já sai desse, né, você tá sua língua nativa é o português, você foi para o francês, aprender uma outra língua ficaria mais fácil. Você concorda com isso? Você teve uma estratégia? Me conta.
Aham. Não, eu co eu tive, só que assim, eu não sei se eu tenho tempo e disposição pra fazer as mesmas coisas que eu fazia, porque foi muito intenso, assim, eu acordava por exemplo: minha aula começava 8h, sabe, aí eu acordava todo dia 6h, ficava de 6h às 7h estudando francês, às 7h, quando as pessoas estavam acordando pra aula de 8h, eu já estava, assim, fazendo o meu café, porque eu já tinha estudado 1h, aí eu ia pra <clicks tongue> pra faculdade no trem, eu já ia escutando coisas em francês. Aí passava o dia todo em francês. Aí, quando eu chegava de noite em casa, eu tinha um curso que eu tinha pagado, assim, um curso online, né, que era vitalício. Então, assim, o curso ia, assim, tinha 2, 3 anos de curso, eu fiz em 6 meses, assim. E todos o curso era, assim, pra você assistir 3 aulas por semana, eu assistia 6 aulas, 12 aulas, às vezes, por semana. Todo dia eu consumia coisa do curso, assim, pra, eh, engolir vocabulário, sabe? E eu usava aquelas metodologias do dos magic cards, sabe? Que era que tem um anque, que que você grava ali umas frases, aí você escuta a frase, depois vira pra ver a tradução. Aham. É. Só que, assim, era era um ritmo de, sei lá, umas 3h por dia eu estudando francês durante 6 meses aqui na França, né, aqui, tá? Que eu não sei se eu teria, assim, energia, sabe?
Ah, tá. Aham. Uhum. É. Hum. Tá. Aham. Ah, olha. Hum. Entendi. Aham. E vai lem relembrando depois, é isso? <chuckles> Aham. É, talvez não precise ser um ritmo tão acelerado, né, porque você nesse momen né, nesse ponto que você estava, você precisava de um intensivo, né, até pra assistir as aulas, né? Eh, vo quando você chegou aí, você hum é o nível era 0 de francês ou ou você já sabia?
Não, não era 0 não, não era 0 não. Mas eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre tive dificuldade em línguas em geral, sabe? Eu sempre tive vergonha, eu sempre acho que tem alguém me julgando, eu sempre acho que alguém tá me olhando e falando que eu falo mal, eu me critico porque eu sou muito perfeccionista, assim, então, se eu não falar se não for pra falar certo eu não quero falar, eu fico meio que calado. Então, eu acho que foi muito, assim, um combo, sabe?
Ah, tá. Aham. Ah. Sim. Uhum. Hum, entendi. E com o francês, você ho hoje em dia, você diz que v você você a acha que você realmente fala bem? Você dá uma nota, assim, para você.
Ah, se fosse pra eu dar uma nota, eu falava que eu já sou nível C1. Eu só não digo C2, que já é assim porque geralmente é A1, A2, que é iniciante, iniciante-intermediário. Aí B1, B2, que é B1, intermediário, e B2, intermediário-avançado. Aí tem C1 e C2, que é C1, já é avançado, e C2, já é meio que nativo, sabe. Eu não diria que o meu é nativo, porque desde que eu comecei a trabalhar, eh, eu relaxei total também. Eu eu converso, fa do meu jeito, com a a minha voz, minha dicção. Não faço mais, assim, questão de fazer aquele os sons deles, eh, jogar assim, aquela aquelas v vozes, assim, que eles gostam de falar, sabe. Então assim, eu eu pego mesmo minha voz brasileira, e jogo o francês por cima, porque foi algo que eu me identifiquei com isso
Ah, tá. Aham. Sim. Uhum. Sim. Aham. <laughs> Mas é porque você já sabe já onde você onde dá para chegar ainda, eh, se sendo entendido, né. Hum. Tá.
Exatamente. Então meio que eu eu realmente, eu relaxei, assim, com relação a isso, porque assim, eu já estava estável, todo mundo já me entende, eu já entendo todo mundo, não tenho dificuldade. Já tinha feito reunião com cliente, já tinha apresentado para os clientes, então eu não tive nenhum problema. Então eu fiz assim, eu fui criando o meu o meu jeito, sabe, pra também não ficar naquela de e também eu ando com muitos brasileiros hoje, né. Não é que nem no início, que era bem menos. Hoje em dia eu falo mais português do que francês aqui na França. Porque eu tenho minha mulher também, né, que tá em casa, que é brasileira. Meus melhores amigos, são todos brasileiros. E quando eu tô e eu trabalho híbrido também, né, então eu passo 3 dias da semana em casa, eu só preciso ir 2 para o trabalho. Então eu só falo mesmo nesses 2 dias.
Uhum. Claro. Claro. Uhum. Ah. E aí você fala tudo? Ah, entendi. Entendi. Por que que eu perguntei tudo isso, né? Porque você se esforçou tanto, e hoje em dia você fala tão bem, né, o francês. E sabe, ali, fala com bastante naturalidade, pelo que você tá me contando. E e o inglês é é mais um um assim, um um é mais um processo desse, né. Então, talvez não precise você precisa, na verdade, é ter orgulho de você já falar uma 2ª língua, né. Você tem o o português nativo, falando uma uma 2ª língua, então não não dá para se sentir mal, porque você não não fala um inglês como você acha que deveria falar, né.
Uhum. É, foi muito f foi muito por essa questão dessa reunião, sabe, que eu me senti assim, meio que inútil, sabe. Do que
Uhum. É. Não, mas não se sinta assim, porque você já fala 1 língua a mais. Muita gente só fala, hum, nu mu muita gente nem fala nenhuma outra língua, a não ser a língua nativa. Outros falam só o inglês, e você ainda tem o francês. Então você consegue ainda se virar no inglês, eh, fala muito bem o francês, e o nativo o português nativo. Então, isso é o motivo de orgulho, né. Não se sinta culpado por não falar o inglês. Agora o inglês, você pode, ali, se dedicar, eh, m mais lentamente, não tan com tanto, né, empenho, como você fez com o francês, né. Até porque, eu imagino que o inglês você não use, ali, no no dia a dia, totalmente, né. Então
Não, eu não uso não, é só é só assim, questão de porque, hum, partes no parte dos nossos clientes, eles estão na Inglaterra, né. E aí, eh, eu eu, precisamente, eu nunca tinha precisado fazer essas reuniões para eles. Nunca. Porque eu sou a parte que mais desenvolvedora do projeto, eu sou mais o técnico, ah, sou um engenheiro técnico, assim. Então, eu vou e reporto as coisas para o meu manager e para o meu líder, e meu líder que vai fazer essa parte de comunicação com o cliente. Só que foi justamente que pegou, foi que no mês que o meu líder estava de férias, meio que ficaram como eu fiquei nessa responsabilidade. Assim, eu consegui transmitir a ideia, sabe, com o que eles precisavam, foi dito. Mas não teve aquela troca de, tipo assim, eles perguntando, eu respondendo, eles perguntando, eu respondendo, porque, assim, eu fiquei muito ansioso, eles viram que eu estava desconfortável, então eles pegaram só as informações que eles precisavam. Eu demonstrei tudo em slide, demonstrei o sistema funcionando. Eles perguntavam só assim, coisas bem simples, que dava pra ver que eles não estavam se aprofundando, porque eu estava ansioso, ali, eu me mostrei ansioso por causa do idioma. Então foi isso que me incomodou bastante, sabe.
Uhum, tá. Aham. Sim, aham. Aham. Ai, você precisou apresen aham. Aham. Sim. Claro. Sim. Aham. É. Entendi. Ai, mas isso é uma questão de tempo mesmo, né. E você vai vai adquirindo confiança, quanto mais você usa, né, o inglês. Mas não se cobre tanto, viu, porque você já tá à frente de muita gente, na verdade, né. <chuckles>
<chuckles> Certo, eu vou tentar não me cobrar tanto, assim, e vou tentar voltar um pouco o estudo de inglês, um pouco mais tranquilo, né. Não precisar ser tão intenso como foi do francês, pra ver como é que eu vou lidando de pouco a pouco, ainda mais que agora eu já tô mais adulto, tenho mais experiência. Vamos ver. <chuckles> Muito obrigado, tá, por ter me escutado e por todas as dicas.
E de tem É, estudar. Com certeza. É verdade. <chuckles> Imagi imagina. Imagina, disponha.